ساعتها بقى بدأت أحس إن أنا آآ ك عارفة أنتِ كإنه ابني وباربيه، يا نهار أبيض! إيه ده؟ اللي هو الإنجاز كده في حاجة أنا تعبت فيها مثلًا 10 أيام بحالهم، كُل شوية عمّال أدي مَيَّة، أدي مَيَّة، أدي مَيَّة ولمّا لقيت في أمل بدأ يظهر، الأمل اللي هو الحِتة الخضرة الصغيرة دِيّة، لقيت نفسي اهتميت أوي قُلت لأ ده أنا عاوز أربيها أكتر وعاوز أغذيها وعاوز أهتم بيها عشان تطلع وتكبر أكتر.
آه. ياه! للدرجة دي غيّر فيك ال يعني الإحساس عندك اختلف تمامًا، شوف كنت بتتكلم إنك زهقت وما فيش حاجة بتطلع، أنت بدأت ت كإنها طفل يعني أنت ابنك. <laughs>
امم. آه، شوفي الموضوع جِه من حِتة بذرة صغيرة كده حد بيقول لي حُطها في آه حُطها في شوية طين وبتاع والكلام ده كلّه وخلاص، ل لمرّة إن أنا عمّال أسقي، أسقي، لدرجة إن أنا ملّيت، 10 أيام ما فيش أصلًا حاجة بتظهر وقتها خلاص ملّيت، هي ما لهاش لازمة.
تتطور عندك، آه، آه. اتعلمت إيه من الموقِف ده؟

ده أنا قُلت: "ده إيه ده بقى، يا ترى إيه الحاجة الصفرا اللي بتظَهر ديّة؟"، كده بقى، ساعتها بقى جِه عندي حتّة إن إن أنا باترَّقب بقى، "يا ترى الصفرا ديّة هتبقى إيه، والّا دي ورقة تانية والّا إيه اللي هيحصل، والّا إيه اللي مش عارف إيه." فلقيت فعلًا إن الورقة اللي بتظَهر الصفرا ديّة، اتكوّنت بقى بدأت تكوِّن يعني وردة، وردة صفرا، <tsk> فقُلت وردة صفرا؟! آه. فقُلت: "يا ترى إيه ده بقى، ده وردة صفرا وهتبقى حاجة جميلة". فبرضو دي برضو علّمتني حتّة كده إن الترقب بقى، يا ترى هتبقى إيه، يا ترى مش عارف إيه، ومش الاستعجال، لإني لقيت نفْسي مستعجل يا ترى الوردة هتبقى إيه، لأ لقيت نفْسي لأ ال أصبر واحدة، واحدة كده، أشوف نتيجة بقى
إمم. آه. إمم، إمم. إمم. خلاص أنت اتعوّدت على الصبر بقى، مستني آه، مستني النتيجة بهدوء مش ب مش بتوتر آه. فيه فضول لكن ما فيش ال ما فيش ال ال فقدان الحماس أو القلق وهتطلَع إيه ومش هتطلَع إيه، آه. فهمتك. إمم.
آه. بالضبط. إمم. فعلًا. آه. فتنّيتني بقى ملاحظ كده أشوف واتفرج يا ترى البتاعة الصفرا دي هتطلَع إيه واتل لقيت نفْسي بقت ال الزرعاية الصغيّرة ديّة اللي هي لسّه ما طلْعتش آه يعني لسّه بت بتطلَع بتتطوّر، لقيتها بقت شغلي الشاغل، اللي هو اليوم كلّه قاعد مراقب يعني آه، واطلَع برّه مثلًا مع أصحابي وبتاع لأ مستعجل إن أنا أرجَع أشوف "يا ترى الحاجة ديّة بقت إيه، بقت زهرة والّا وردة كبيرة والّا الأصفر ده بقى إيه؟". بقيت باحس إن دي حاجة يعني أنا مسئول منها بصراحة، يعني م مش عاوز أقول لِك إن هي فعلًا علّمتني المسئولية، إن فيه حاجة أنا بارعاها، فلازم كل شوية أرُوح عشان أَطُّل عليها، أبُصّ عليها، أسألها ج لو هي مثلًا ح بني آدم م مالِك مش عارف إيه، يعني حاسس إن أنا باكلّمها "يا ترى أنتِ كويسة، طَب أنتِ محتاجة مَيَّة، محتاجة تاكلي." <giggles>
آه، آه. غريبة فعلًا، آه آه، غريبة فعلًا. إمم. إمم. ياه! ياه! <laughs> ياه على التفاصيل! معقولة يعني غيَّرت فيك أوي كده، يعني أنت بتقول ما كنتش بتهتم وما كنتش آآ يعني آه بيعجبك الشكل أو ت تُقف تتفرّج لكن آآ ده أنت بقيت مشدود جدًا ويعني بقت ليها وقت في حياتك. إمم.
أها. جدًا. آه، اللي هو وحسّيت ده على فكرة، غيَّرت حتّى طريقة تفكيري في المسئولية؛ اللي هو أنا كده آآ فيه حاجة مسئولة مني لازم إن أنا لمّا حاجة تكون مسئولة مني لازم أراعيها باستمرار، مش اللي هو حكاية إن هي آه مش اللي هي مِلك وخلاص، مش الن النبتة ديّة ده في القصرية خلاص هي كده مِلكي، وهي بقى هتغذّي نفْسها وتِشرَّب نفْسها وتبقى طويلة وتكبَر وبتاع
عامل حساب الحاجة. آه. آه، وخلاص أنا باحط لها مَيَّة وخلاص. آه، آه.
آه، وخلاص على كده زي الفل، لأ، مش كده خالص. أنا آه باحط لها مّيَّة إمم.
ده عايزة متابعة وعايزة صبر ومراقبة. إمم.